Offline pang offline siguro mga app parang ano eh, kasi yung Messenger kasi, ano siya, even though wala kang load, 'di ba yung iba kailangan mo pa ng load bago ka makapan or maka um, makas maka-browse pero kasi sa Messenger, kahit walang load actually eh, puwede ka maka-message eh. So talagang ano, yun yung pinaka-import ay pinakamadaling i-ano talaga sa emergency parang feeling ko yun yung pinakamadali na na or nakatulong talaga sa akin kasi maraming times actually eh, minsan wala akong pagsakyan tapos gabing-gabi na siyempre minsan nakakatakot sa gabi, eh icha-chat ko lang yung papa ko sobrang bilis lang, parang yun yung mga ano na instances na talagang ano ewan ko pero Messenger kasi ang dami mo ng magagawa diyan eh, gaya ng sinabi ko kanina search ka sa AI and then puwede ka rin mag-message sa mga kakilala mo magpatulong sa kanila, yun, more on ganun lang talaga.
Mm. Oo. Oo, tama. Mm. Oo. Tama. Mm. Both. Mm. So yung Messenger talaga 'no malaking tulong iyan. Kahit sabihin natin na wala kang load, basta may signal, iyong free data lang 'di ba? Yun yung, i-open mo lang iyong data mo kahit wala kang load, makaka-send ka na ng message, so ngayon parang, ah, mas ginugusto na ngayon yung, ah, Messenger app kaysa dun sa maglo-load ka ng pang-text or pang-tawag 'di ba? A pero kailangan lang talaga na dapat may signal din para mag-send, magsent yung message mo.
Yes. Totoo. Totoo yan. Oo. <laughs> Oo, yung magte-text pa, mm, kasi hindi mo narinig yung signal eh. Yes. Totoo iyan. <laughs> Oo. Ganun.
Mm. Kung paano naman kung pipili ka na paano mo pinipili kung iiwan mo o tatanggalin ang isang app?